Exatamente, sabe. Eh, tem que ter, fazer um rodízio, trabalho, eh, trabalho em geral, ou em casa ou fora, é é sempre muito repetitivo, então n eu acho assim, cada um tem que fazer o seu. Se cada um fizer o seu, não precisa, eh, criar um ambiente de divisão de tarefa, não precisa.
Hã. Uhum. Uhum. Certo.
Né, <chuckles> é o mínimo.
É, exa exato, né, a assim, a aqui onde eu moro, a gente tem divisão, porque eu moro com 2 amigos, né.
É não, aí tem que ter, né, porque <laughs> senão vira bagunça total. <laughs>
Entã É. Eh, de um pouco diferente, né, que a gente cada um tem seu quarto, e tal, o espaço é grande, então a gente faz essa divisão, assim. E a gente também tem problemas, né, mas tem dado certo, assim, tem tem acontecido.
Uhum. O problema quando é que surge? Quando alguém não faz o seu. <laughs> Né, é sempre gira a assim, dá a volta em torno ao ao bom senso, que infelizmente nem todo mundo tem.
<laughs> Exatamente. Da não realização, né. É, exatamente. É é difícil, mas eu acho que dá pra ir dá pra ir tentando plantar essa sementinha, assim. Até onde você também sente que vale a pena, né. <laughs>
Lapidando. <laughs> Exatamente. <laughs>
Mas olha, muito obrigada, viu, por compartilhar isso comigo, foi muito legal te ouvir.